Ouais, ouais, j'imagine enfin, quand tu fais quelque chose de plaisant tu sais ouais, ça doit être, heu, difficile. Ouais, ouais.
Mais ouais, clairement. Bah, tu sais, tu regardes une série ou un film, mais du coup, heu, vraiment j'ai pris cette habitude là, je me je me fixe 1 heure, heu, par exemple je regarde mon téléphone s'il est, par exemple 14:15, je me dis: «À 20 je vais bouger quoi qu'il arrive»
Oui. Ouais. C'est bien! C'est bien, ça met une structure.
et quand il est quand il est ouais c'est ça et quand il est 20, exactement 20 tu vois, je compte 5 secondes dans ma tête et il faut que je sois bou sorti de mon lit ou que je bouge, heu, avant ça.
Ouais. La technique, heu heu, géniale parce qu'en fait c'est vrai qu'on entend beaucoup aussi que le cerveau en fait, il faut qu'il commence l'action pour qu'après ça aille tout seul. Ah là là. C'est incroyable. Ouais.
Ouais. Ouais c'est ça. Faut v faut vraiment qu'il commence et heu, du coup, ouais je je me laisse ces 5 secondes et la 1re chose que je fais souvent c'est j'essaye de faire des pompes ou un peu de sport parce que vraiment ça ça réveille, tu sais, ça réveille ton corps, ça te donne envie de faire quelque chose.
Ah oui, oxygéné. Ouais. Ouais ça oxygène, heu, ça, ouais, ça fait transporter, heu, un peu l'oxygène jusqu'au cerveau et cetera. Il y a beaucoup, on ouais. Les gens ils disent de marcher aussi.
Ouais, clairement. Bah, franchement ça te lance, heu, ça te lance, ça fait du bien. Ça m'arrive vraiment quand je suis dans une phase par exemple, je sais que des fois je procrastine parce que je me sens triste
Ouais. Oui. Ouais, ouais, ouais, là il y a quand l'énergie genre rentre en jeu aussi ça, ça joue. La fatigue et tout tu sais, enfin. Ouais.
dans ces cas-là, ouais. Ouais, ouais, clairement et du coup ce que j'essaye de faire dans ces moments là, heu, c'est je vais marcher un coup dehors. Heu, tu sais, je vais faire un petit tour, heu, pendant 1/4 d'heure, 20 minutes et c'est vrai que j'ai la chance d'habiter à la campagne donc heu, ça te donne un peu d'air frais.
Mmh. Ouais. Ah. Oui. Ouais, en plus, c'est c'est c'est c'est une trame de temps parfait, heu, 15 minutes, 20 minutes, c'est pas trop long, c'est pas trop court. Tu oxygènes encore un petit peu, comme les pompes, tu disais.
Ouais, clairement. Ouais, puis ça ça t'évite de te perdre dans tes pensées et cetera.
Ah tu as, ah bah tu sais. C'est vrai que tu soulèves encore un truc, c'est que quand tu te perds dans tes pensées c'est un peu aussi comme un divertissement, là c'est vraiment ouais.
Bah, ouais c'est ça, heu, tu tu fais rien vraiment, heu, tu avances pas parce que souvent tu penses trop, tu te dis: «Heu, est-ce que tes projets c'est c'est une bonne chose? Est-ce que tu avances convenablement dessus?» Et du coup après ce que je fais, c'est que quand je finis de faire des pompes ou ou, heu, que je rentre de dehors, je prends une petite douche et heu, directement je me mets dans l'ambiance. J'arrive dans ma chambre, je ferme les volets, je mets, heu, je mets des leds et je me fais, heu, je me fixe une to do list en fait.
C'est bien cadré, hein! Ouais. Ouais. Ouais. Ah c'est génial! Ouais. Ah c'est cool hein! Tout est bien organisé. Puis c'est vrai que bon, des fois on parle de la douche aussi comme détente, donc il y en a ils prennent une douche froide ou des trucs comme ça, ou même à la fin.
Ouais moi je suis, moi je suis plus douche chaude, mais c'est vrai que ça permet de se se recaser et tout et moi ça, j'ai l'impression que, tu sais, ça, ça me fait recommencer un peu ma journée de 0.
Bah ouais, si Bah oui, si tu es ouais. Si Bah ouais. Ouais c'est ça c'est, tu sais, tu te sens propre, lavé, tu recommences, heu, de 0 et puis en plus tu sais comme comme tu es en mouvement pendant la douche bah au final, heu, enfin tu t'yx tu t'oxygènes quand même donc c'est, tu bouges, quoi. Ouais. Ah, c'est cool.
Ouais, exactement. Ouais, clairement. Et heu après du coup une fois que j'ai passé ces étapes là vraiment, je j'allume mon pc, puisque moi personnellement je travaille sur mon pc
Ouais, ouais, ouais.
et je fais vraiment, heu, je fais vraiment en sorte de n'avoir aucune distraction.

Mmh mh. Bah, c'est une histoire d'équilibre parce que c'est vrai qu'on peut facilement se dire: «Mais il est où pa il est passé où mon temps, en fait, ça fait 4 heures, en fait, moi j'ai l'impression que ça fait juste 1 heure» et ah, c'est bien comme tu fais, toi, comme tu
Ah, tu tu c tu clignes des yeux, et
Ouais, comme tu f ouais, c'est c <chuckles> et comme tu fais, toi, c'est bien parce que ton temps, il a l'air d'être consacré aux choses prioritaires. Alors, temps consacré aux choses prioritaires, si après, tu te passes, heu, allez, dimanche aprem, à regarder des séries, ça va, c'est pas trop grave parce que, la majorité du temps, heu C
Ouais, bah, clairement. Bah, en soi, ce que j'essaye de faire, c'est, tu sais, je réalise toutes mes tâches importantes, heu, avant 16 ou 17:00 et moi, je sais que, genre, 17:00, c'est l'heure où mon cerveau, heu, je peux plus lui en demander, tu vois? Il il veut plus continuer, heu
Ouais, ouais, décline un peu. Ouais, ouais. <chuckles> Puis, c'est bien, tu vois, tu sais, cette barrière des, allez, 70 ou 80 du temps-là, il a été bien consacré. Du coup, après, si c'est vraiment du temps perdu, heu, à à se distraire, qui est pas vraiment constructif, bah, c'est pas grave, parce que, voilà, c'est une bonne balance.
Ah, puis, il y a pas, tu sais, cette, heu, culpabilité que tu as, par la suite, heu
Ouais, bon équilibre. Tu
donc franchement, oui. Bah, c'est c c'est je pense que trouver un équilibre pour ça, c'est très important.
C'est vrai. Si tu m devais donner un conseil à quelqu'un, pour, heu, tu sais, par exemple, à à tous les conseils que tu as dits, là, le conseil à quelqu'un qui procrastine beaucoup, par exemple, les 5 secondes de se lever, tu donnerais quoi, toi?
Je pense je pense vraiment arrêter de trop réfléchir.
Ouais, c ouais.
Arrêter de se poser 300 000 questions, de se dire: «Est-ce que ça, ça marche? Est-ce que ça, ça peut être une bonne idée?» et juste de faire ce qui est important.
Mmh mh. Ouais, ce qui ouais, le retour sur investissement et puis, c'est vrai que tu disais: «Heu, même en même en marchant, penser, ça commençait à être une distraction aussi» donc heu, ouais, c'est vrai, se lancer. Oh, c'est cool.
Ouais, ouais, clairement. Surtout que, quand on a des résultats, par la suite, on a beaucoup moins envie de procrastiner, et en faisant les choses qui, justement, nous apportent des résultats, bah
<chuckles> C'est vrai, en t'entendant, ça a l'air d'être un bébé, et puis, tu vois, c'est c'est vraiment quelque chose qui est plaisant. C'est: on allie le fait de de réussir, et puis, ça devient une sorte de compétition avec soi-même, ou même avec des autres, mmh, cons constante construction. Non, mais je te remercie, c'était super agréable comme conversation, et puis
Ouais, clairement. Ouais. Franchement, c'était c'était génial. Merci beaucoup.

Puis, il y a des gens, ce qu'ils font, c'est que, c'est vrai qu'ils disent ah, ils mettent en fin de journée plus leurs distractions parce que c'est vrai que quand il y a quelque chose qui plaît, heu, tu sais? Comme tu disais: «Après, quand on commence quelque chose qui plaît, c'est dur de de se remettre dans un truc plus dur». Ouais, ouais ou même, il y en a qui ils ils font cette distinction avec addiction et besoins et ou envie et besoins et puis, du coup, ils arrivent facilement à ouais, à séparer les 2 comme ça mais c'est vrai que faut avoir c'est dur à prendre en compte, heu, toi, tu as toujours réussi, quoi?
Ouais, c'est dur d'en sortir, clairement. Ouais, clairement. Ouais, clairement. Bah, en vrai, j'ai j'ai eu un peu de mal franchement, ça m'a pris, heu, pas mal de temps. Surtout, tu sais? En ce moment, on parle beaucoup des des problèmes de dopamine et tout à cause des réseaux sociaux et je pense que ça joue un peu, heu, d'avoir un système, heu, d'avoir un système hormonal au niveau de la dopamine qui est pas, heu, excellent.
Ouais. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Oui, ah c'est bien, bien expliqué, ouais.
Mais heu, mais c'est vrai que j'essaye de de faire mon maximum pour vraiment, heu, être productif parce que, bah, j'ai des grands projets et j'ai pas envie de laisser, heu, cette procrastination me marcher dessus, quoi.
Mmh. Ouais, bah, parle un peu des projets parce que c'est vrai que ça c'est en lien direct avec la procrastination, tu sais? D'avoir des projets aussi où on doit «manager le temps», comme tu dis, et combien de temps aussi ça t'a pris pour mettre ça en place? Tu as dit que ça fait pas mal de temps, c'est de si tu peux dire.
Bah, moi personnellement, ça fait à peu près 1 an et 1/2 que je fais ça
Ouais.
parce qu'à côté, heu, voilà, je je bosse, heu, j'ai un business en ligne et cetera, donc je travaille pas mal dessus.
Oui. Quel genre du coup?
Heu, en gros, je développe des communautés, heu, pour les influenceurs et cetera, donc d des communautés payantes. Bah, franchement, heu, au début, en fait, heu, tu sais? C'est assez compliqué parce que tu sais pas vraiment, heu, dans quoi tu t'engages. Moi, j'avais ouais c'est ça et heu, la phase d'apprentissage, je pense c'est la plus dure, justement, heu, parce que
Ah d'accord, et ça a mis combien de temps? Ah oui et C'est un apprentissage? Ouais. Marketing, heu Ouais ouais, ouais. Prospection, marketing, heu ouais.
Ouais clairement et puis, heu, aussi, tu sais? Heu, se former pour avoir les compétences nécessaires et cetera, ça prend du temps.
C'est vrai, ouais.
Et heu, quand tu te formes, en fait, heu, tu sais? Tu as pas envie parce que ça te rapporte pas directement, tu vois ce que je veux dire?
Ah oui, il y a il y a cette, heu, cette traversée aussi, heu, le fait que tu testes. Tu fais une étude de marché mais après tu lances et puis, tu as pas des résultats immédiatement, ouais, c'est clair, ouais.
Ouais, clairement. Ouais, clairement, tu arrives au début, heu, tu sais pas vraiment ce que tu fais. Tu es un peu, heu ouais, bah, moi moi personnellement pour apprendre tout ce que j'avais à apprendre après j'avais la chance, heu, d'avoir un mentor, mais ça m'a pris, heu, ça m'a pris 2 à 3 mois.
Mmh mh. Ça peut prendre des mois. <chuckles> C'est long internet.
Ouais, c'est c'est un peu, tu vois? Cette traversée du désert qui te démotive complètement.
Mmh mh. Et ça change vite aussi donc heu, c'est vrai qu'une fois q même tu as quelque chose en place, il faut s'adapter, quoi, ouais.
Ouais, clairement, bah, faut suivre, heu ouais clairement, faut suivre, heu, ce que les autres font pour le faire mieux.
Et mais